Это достаточно, конечно, такой сложный вопрос, я бы сказал философский, потому что, а, а с 1 стороны, оно и сближает, в том смысле то, что ну люди могут в любое время общаться, да, то есть, а, и они могут, э, находить такие поводы для общения даже неожиданные, я бы сказал. Ну, вот, например, если какой-то пост вышел у человека, то вот ты хочешь написать комментарий, как-то п м, с ним пообщаться на эту тему. То есть если обычно общение происходит там какие-то времен временные промежутки особенные или, э, может быть когда ж человек сам там пишет и чем-то делится, то здесь он может поделиться, а, чем-то, м, с многим количеством людей и много людей с ним пообщается соответственно. А поэтому в этом смысле оно сближает, но с другой стороны, оно и отдаляет
Мгм. <chuckles> Мгм. Ага. Мгм. Ага, то есть такая, что вероятность есть не одномоментного, да, общения, а можно позже среагировать как-то, ну в любом случае среагировать успеть. Ага.
Да, да, да. Но оно и отдаляет, потому что всё-таки настоящее общение теряется. То есть ни не обязательно теперь, э, идти с человеком, там, общаться в жизни. Можно написать там в соцсетях или в мессенджере комментарии там в соцсетях или сообщения гд в телеграме, допустим. И по этой причине как-то теряется реальное общение.
А с другой стороны? Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Слушай М-да, а кстати у тя вот по поводу общения, там комментариев, каких-то там смайликов, не знаю, других реакций. А у тя было такое, что как-то тебя может, э, неверно поняли твоё сообщение, какой-то может даже скандал там разразился, ну или хотя бы неприятная такая какая-то конфликтная обстановка?